Ya, son zamanlarda hayatım o kadar yoğun ki, böyle, ımm, artık kendi kişisel ihtiyaçlarımı bile erteleyecek duruma geldim. Hiçbir şeye vakit ayıramıyorum. Bütün bunların yanında da yani eşim, çocuklarım onlara da vakit ayıramıyorum ve kendimi gerçekten kötü hissediyorum. Bu konuda, böyle, hem sana biraz, böyle, içimi dökeyim, biraz rahatlayayım istiyorum. Tabii, varsa tavsiyelerini de almayı çok isterim.
Hı hı. Tabii, ııı, ilk olarak şunu söylemek istiyorum, hani eğer bu konuda bir, ııı, suçluluk ya da sorumlu a arıyorsan bu burada koyman gereken kişinin, eee, sen olmadığını, eee, söylemek istiyorum. Çünkü, hani, eee, o sorumluluğun aslında s se belki de, eee, bulunduğun, içinde bulunduğun durumu devam ettirebilecek, eee, bir ortam hazırlamak için çaba gösteren, eee, sen olmadığını düşünüyorum ve bu noktada aslında birkaç, ııı, soru sormak istiyorum sana. Iıı, ilk önce iş ve günlük programın nasıl? Hani, eee, hangi saatler arasında çalışıyorsun ya da s çalışma saatlerin ne ya da belki bu stresin kaynağı tamamen işle mi alakalı yoksa bunun içinde başka şeyler de mi var? Bunu da öğrenmek istiyorum.
Hıı. Evet. Tabii. Imm. Şöyle, eee, iş eee, benim günlük programım nasıl? Sabah 08.00'de evden çıkıyorum, akşam 17.00 gibi dönmüş oluyorum ve de, hani, iş belki sekizle beş arasında işteyim ama eve geldikten sonra çocuklarım var, yemek lazım, ödevleri var. Yani ortalık c curcuna oluyor. Her yer her yerde oluyor. Ortalığın biraz toplanması lazım ve de hafta içi bi bir birkaç gün çamaşırın yıkanması lazım. Ya, o kadar çok yapmam gereken şey var. D başta da dedim ya çok yoğunluk var diye. Bütün bunların yanında, ay, ben eşime biraz vakit ayırayım Mesela, önceden yaptığımız çok güzel bizim rutinlerimiz vardı eşimle. Çok çok keyif alıyorduk gerçekten. Hadi, onlara da vakit ayırayım. Bira onlar var ya, artık dü lüks olmaya başladı benim için. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim, ben, ımm, son 6 aydır felan çalışıyorum. Onun öncesinde bir 2,5 yıl kadar çalışmadığım dönem olmuştu. O yüzden aradaki farkı o kadar net, böyle, kıyaslayabiliyorum ki ve bu da beni hiç mutlu etmiyor bu açıdan, yani.
Anladım. Evet. Tabii. Hı. Ya, bu noktada da, hani, şöyle düşünebilirsin, hani, bu seni gerçekten yoruyor ve bu iş, eee, biraz daha gereklilik olması yüzünden, eee, bu durumda olmak da biraz aslında seni üzebilir. Ama bu noktada ilk olarak d eee, söylediğim işte kendini suçlama noktasında bir, iii, sorun hissediyorsan bundan vazgeçmek ve hani o an belki yorulmuş hissedebilirsin. Ha, işin stresi seni zorlamış olabilir ve o gün gerçekten hani iyi hissetmiyor da olabilirsin. Sadece sorumluluklarını yerine getirmek gibi değil de, he, ev içerin içerisinde bulunanlara, hani, eee, her zaman, böyle, eee, nasıl diyeyim, çiçekler <giggles> böcekler dağıtamayabilirsin. Hani, burada da duygularını saklamak yerine biraz daha ihtiyaç o odaklı bir ifade de olabilir, hani. Hani, belki de, o an, ııı, aile bireylerinden birinin, eee, konuşması tes ters gelebilir. Belki, çocuğunun yapacağı o ufak yaramazlık, iii, fazla tepki vermene de sebep olabilir, hani. Orada, hani, biraz daha sakin kalmaktan ziyade karşı tarafa da bunu anlamasını, iii, telkin etmek de bu bu konuda sana yardımcı olabilir.
Evet. Hımm. Evet. Hımm. Ah, ah, <chuckles> e, haklısın! Yani, çok doğru söylüyorsun. Evet, ben, eee, çoğunlukla dediğin gibi özellikle de bak, mesela çocuk konusunda dedin ya, onu ben zaten yaşıyorum. Çünkü, <sniffs> eee, yani çocuklarıma karşı bir vicdan azabıyla akşamları evde oturuyorum. Çocuğu sabah okula giderken görmedim. Okuldan döndü. Ben evde yoktum. Acaba ne yaptı, ne yaşadı? Eee, hani ben yemekti şuydu buydu uğraşırken onlara o kadar az vakit ayırmış oluyorum ki, hani dediğin gibi böyle beni kızdıracak bir şey yaptıysa bile Ha, bu arada ben bir de anaokulunda çalışıyorum öğretmen olarak. Diyorum ki, hani, biraz uygun bir şey olmayacak ama tabiri caizse diyorum ki "Bak başkalarının çocuklarına ne kadar sabırlısın. Onları asla böyle ne, iii, sesini yükseltme, ne farklı bir şey asla uygulamıyorsun. Kendi çocuklarının o kadar da mı kıymeti yok?" diye beni ne kadar kızdırsalar da o sinir duygularımı, her şeyi bastırmayı tercih ederim. Çünkü ne bileyim böyle doğru gibi geliyor bana. Bilmiyorum, doğru mu yapıyorum?
Ve Anlıyorum. Maalesef. Harika. Evet. Ya, aslında buradaki olumsuz, eee, bu iç düşüncem biraz daha öz eleştiri gibi ama biraz daha olumsuz bir yönden bu söylediğin. Hani, gerçekten, hani, eee, diğer kişilerin çocuklarına biraz daha profesyonel yaklaşırken, işte, kendi çocuğunun o küçük yaramazlığını biraz daha, böyle, eee, seni etkileyecek düzeye getirmenin suç sorumlusunu aslında kendinde aramak da bir, eee, sorun olabilir. Bu Yani, bu noktada biraz daha "Herkes böyle düşünebilir." eee, mentalitesinde olmak sana fayda sağlayabilir. Hani, <sniffs> buradaki sınır koymak aslında zayıflık değil de biraz, ı profesyonellik olabilir. Hani, eee, nasıl denebilir? Buradaki o kişilerin, eee, çocuklarına gösterdiğin o şefkati kendi çocuğuna belki işin yorgunluğuyla, eee, gösteremeyebiliyorsun ve buradaki, eee, ürettiğin o, eee, özeleştiri aslında onsuz bir özeleştiri. Ya, bu noktada böyle düşünmek aslında herkes, ııı, böyle düşünebilir ama bunu biraz daha, eee, üstüne düşerek ve de "Ben neden böyleyim?" ya da, ııı, "Çocuğuma bu bu şekilde davranıyorum?" diye düşünmek bu konuyu biraz daha ileriye taşıyabilir. Ya o gün gerçekten, eee, iş stresi ve yorgunluğuyla böyle düşünmek gayet normal.
Doğru. Haklısın. Evet. Hıı. Kesinlikle öyle. Ha ha. Hımm. Yani, bunu duymak bile bana iyi geldi. Çünkü, eee, yani, diyorum ya, o kadar bir vicdan azabı dolu oluyorum ki. Gerçek kendimmişim gibi davranmıyorum zaten. Mesela, ve dün, eee, küçücük bir örnek vereyim sana. Dün benim çocukla, "Gel." dedim, "Biraz oyun hamuru oynayalım." dedim. Çünkü bir yandan oyun hamuru oynuyoruz ve de bu arada hiç keyif almıyorum oyun hamuru oynarken ama, eee, oynarken bir yandan anlatıyor, gününün nasıl geçtiğini falan bahsediyor. Ooo, hoşuma gidiyor, yani, dâhil oluyorum gibi hissediyorum hayatına ve de o esnada oyun hamurunu yere düşürdü. İkimiz de fark etmedik. Hatta d dizlerinin üstündeydi halıda. Böyle, diziyle de oyun hamurunu benim bembeyaz halıma bayağı bir s sıvıştırmış. Tamam mı? Normalde ben buna biraz tepki verirdim, yani. Çünkü her zaman diyorum, "Oyun hamuru oynayacağın zaman bir altına bir şey ser, dikkatli ol veya bir tepsi koyabilirsin." diye. Normalde kızardım. Eşim fark etti. "A," dedi, "halı bayağı bir oyun hamuru olmuş." dedi. Hatta eşim silmeye çalıştı, "Çıkmıyor." dedi. Böyle baktım, baktım. İçimden geçenler, fırtına bambaşka. Ne dedim biliyor musun? "Canı sağ olsun ya, ne yapalım." dedim ama aslında gerçekten düşüncem bu değildi, işte. Canı sağ olsun değildi. Ya, tabii canı her zaman sağ olsun da. ”Ya mübarek, bir dikkat et.” derdim normalde olsaydı. "Oğlum, kaç kere söyledim sana? Bir bir şey ser altına şunun. Bak, böyle niye yapıyorsun." derdim ama baktım, baktım, birkaç kere yutkundum ve "Canı sağ olsun." dedim. Yani, bu vicdan azabı, işte, bana kendi hislerimi ortaya çıkarttırmıyor, maalesef.
Dinliyorum. <chuckles> <chuckles> Evet. <giggles> İçten içe kaynıyorsun. Hı hı. <chuckles> Anladım. <giggles> Aslında böyle düşünerek bu gösterdiğin, ııı, tepkisizlik de, eee, bunların devamlılığına da neden olabilir bu noktada. Hani, böyle düşünerek, eee, işte, o az önceki verdiğin örnekteki gibi düşünmek, hani, eee, az önceki gibi ya, biraz önce bahsettiğin o oyun hamuruyla olan örnekteki olaylara biraz daha, böyle, eee, zemin de hazırlıyor olabilir. Hani, orada gerçekten tepki göstermek seni gerçekten diğer insanların çocuklarına şefkatli yaparken, işte, kendi çocuğuna şefkatsiz ya da, böyle, daha disipliner yaklaştığın anlamına gelmez. Hani, orada gerçekten yorulduğun belki de o gün gerçekten aşırı yorucu geçti ve sen sadece biraz daha, eee, çocuğunun ya da eşinin, eee, daha sorumlu ya da daha ya bir şeyleri yaparken daha dikkatli olmasını istiyorsun. Hani, bundan daha insani bir şey olamaz. Yani, bu noktada, eee, ailene durumu dürüstçe ama yumuşak bir dille açıklamak da her şeyi değiştirebilir. Hani, eee, belki de orada i işte yorulduğunu söylemen e biraz daha karşıdakilere, eee
He he. Evet. <chuckles> Değil mi? Evet. Aynen öyle. Evet.
Sana davranışları noktasında, eee, daha dikkatli ve, eee, daha, böyle, olumlu bir şekilde davranmalarına sebep hazırlayabilir.
Hımm. Anladım, anladım. Yani, eee, aslında bunu da, böyle, benim büyük oğlum daha hassas, tamam mı? Çok duygusal bir çocuktur. Eee, böyle, birkaç kere, eee, hatta yorgunluktan ziyade çalıştığım o, eee, odadaki bir öğretmenle aramızda ufak bir, böyle, bir, ııı, uyumsuzluk olmuştu. Evde eşim onu bahsederken ı çocuğum da yanımdaydı ve de benim üzüldüğümü a fark etti. Tamam mı? Şimdi, var ya, duruyor duruyor, "Ne yapıyorsunuz, onunla nasılsınız?" "Oğlum, geçti gitti, bitti." diyorum. "O böyle anlık bir şeydi. İyiyiz, gayet keyfimiz yerinde." diyorum ama ben atlattım, çocuğum orada kaldı. Şimdi, hani, dönersem, böyle, ben sanki kendi gerçek hislerimi yansıtırsam, farz edersem, mesela, ben, diye, fe farz edeyim ki, ya ben çok yoruluyorum diyeyim, tamam mı? Evde birkaç kere bunu söyleyeyim. Hani, birazcık, eee, dikkat edin, eee, özenli olun, falan, diye eşime, çocuklarıma söylüyorum diyeyim. Benim o büyük oğlan onu kafaya takar, "Anne, yorgun musun? Anne, şunu yapayım mı? Anne, eee, işte çay ister misin?" O benim üzerime zaten çok duygusal ve de çok düşkün bir çocuk. Bu sefer ne hissediyorum? Bak, hah, tam doğru kelimeyi buldum. Sanki duygusal olarak çocuğumu sömürüyormuşum gibi hissediyorum. Çünkü farkındayım, duygusal ben ona bir ufak bir açık versem o çocuk onun üstüne gidiyor, devam ediyor, durmuyor. Sanki onun o hislerini sömürüyormuşum gibi geliyor. O yüzden de, işte, bu noktada tam da, eee, kendi hislerimi göstermekten biraz geri duruyorum maalesef.
Evet. Anladım. Düşünceliymiş. Evet. Eee, bu bahsettiğin büyük çocuğun kaç yaşındaydı bu arada?
13
13 yaşında. Hani, böyle düşünerek de aslında yine ilk baştaki söylediğim şeye biraz geliyoruz. Hani, s suçlu aramak noktasında, hani, bir sorumlu, bir suçlu aramak noktasına geliyoruz. Hani, buradaki yapılabilecek bu, ııı, zihinsel olarak, ııı, belki, ya da, ııı, manevi olarak yapabi yapılabilecek şeylerin ötesinde biraz da, ııı, bu dünyaya ait olan, biraz daha, böyle, içten değil de dışarıdan da içine iyi gelebilecek şeyler de söylemek istiyorum. Hani, belki de işten geldiğinde evine girmeden 5 dakikalık bir geçiş ritüeli oluşturmak da sana iyi gelebilir. Hani, belki <sniffs> işten geldin, arabadasın, iii, belki bir 10 dakika sadece arabada durmak telefonla ya da herhangi bir şeyle ilgilenmeden 10 dakika böyle sakinleşene kadar, belki, nefes egzersiziyle beraber eve giriş süreci de hazırlayabilirsin, hani, bu noktada. Yani, ııı, burada bir de diğer konuyla ilgili şunu da söylemek istiyorum, sınırlar belirlemen de aslında sürekli tekrar tekrar aynı telkinleri söylemenin de önüne geçebilir ve bu da seni rahatlatabilir. Hani, belki, eee, evin içindeki kurallar <chuckles> listesi hazırlayıp çocukların görebileceği bir yere asmak da, hani, ııı, senin açından sana fayda sağlayabilecek şeyler ve en önemlisi kendini suçlamayı, ııı, azaltman ya da bırakman, yani. Çünkü düşününce, iii, söylediklerinin hepsinin altında ya duygusal ya da manevi bir yük olduğunu anlıyorum. Ya, buradan da, yani, burada bir sorumlu ya da suçludan ziyade, yani, bir sorun varsa bunu çözülebilecek bir, iii, düzeye getirmek daha senin için olumlu ve faydalı olabilir.
Evet. Imm. Hı hı. Hmm Doğru. Tabii. Evet. Hı hı. Hıı. Evet. Değil mi? Evet, ya, gerçekten çok haklısın ve, hani, o iş dönüşü direkt eve geçmeden önce bir kısa bir mola, belki, 5-10 dakika arabada dediğin gibi kendi kendime oturduğum anlar bile bence bana çok iyi gelecektir. Eee, böyle koşarak gitmeme gerek yok. Imm, evet, bunu uygulayacağım, ya. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğin için. Gerçekten kendimi biraz daha, böyle, ferahlamış hissettim. <chuckles> Çok teşekkür ediyorum.
Evet, tabii. Rica ederim. Görüşürüz.
Görüşmek üzere.